เอาจริง ๆ รอบล่าสุดเนี่ยค่ะ คือหนักนะคะ แต่ หนัก แต่ว่า เอ่อ ไม่ ไม่ยอมกินยาแก้ไข้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า เอาจริง ๆ อะ มัน มันใช่วิธีที่ถูกไหม แต่เราก็รู้สึกว่า เอ่อ เรา เราอยากจะลองแบบเป็นวิธีนี้ดู ไป ไปในทางนี้ดู อะไรเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อือฮึ เราอะ อืม ค่ะ ก็เหมือนให้ร่างกายเราเยียวยาตัวเองใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ มันก็ มันก็มีวันที่หนักอยู่ประมาณสัก 3 วัน แล้วมัน ก็เริ่มแบบเยียวยาตัวเองไปเรื่อย ๆ แล้วก็ เออ เราก็รู้สึกดีว่า เอ๊ย เราก็หายได้ ในขณะที่เจ๊เขากินยา แล้วก็ยังเป็นอาทิตย์อยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ก็เลยแบบรู้สึกว่า เอ๊ย อ่า แล้วก็แบบเหมือนแบบพี่ ๆ ที่แบบ เหมือนพ่อเดียวกัน อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงกันน่ะค่ะ ไม่ ไม่มีใครป่วยหนัก เป็นโรคนั้น โรคนี้ ไม่มีอะค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ อืม เราก็เลยรู้สึกดีกับตรง อันนี้มันเรียกเป็นเหมือนกรรมพันธุ์ ก็ได้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ กรรมพันธุ์ พันธุกรรม อะไรเงี้ย อือฮึ แล้วก็อย่างเรื่องระบบขับถ่าย อย่างเงี้ย ซึ่งเรา ไม่รู้ว่า มันเรียกว่า ดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราอะ จะเรียนสุขศึกษามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ แล้วอันนี้เรารู้สึกว่า เฮ่ย บางทีเรารู้สึกว่า เราก็แอบต่อต้านอยู่นิดหนึ่ง เพราะเขาบอกว่า ถ้าระบบขับถ่ายจะดีอะจะต้องกินน้ำให้แบบเยอะ ๆ กินผักผลไม้ อืม ซึ่งเราไม่เคยทำได้สักอย่างเลย
พัน พันธุกรรม อืม โอ้โฮ ค่ะ ยังไงคะ? อืม ค่ะ เอ๊ กินผัก หือ อือ คือแล้ว ทางคุณไม่เคยทานน้ำเยอะ หรือว่าทานพวกผัก ผลไม้เยอะ ๆ เลยเหรอคะ?
คือผักเนี่ยตัดไปเลยนะคะ ไม่กินผัก ซึ่งไม่ดีนะคะ แต่อันนี้เล่าให้ฟังเฉย ๆ ซึ่งจริง ๆ อะมันก็ มันก็ควรจะต้องกินอะเนาะ แต่อันนี้เป็นคนแบบเหม็นเขียว กินไม่ได้ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วผลไม้นี้
อืม ค่ะ สักชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ หรือว่าแบบว่าเป็นแค่บางอย่าง?
มี มี มี มีชนิดที่กินได้ แต่มันน้อยมากอะค่ะ อย่างแตงกวานี่ คือไม่แตะเลย อา
อืม อา แล้วอะไรที่เราแตะดีกว่า? <chuckles> เออ ชนิดไหนที่เราแบบทานได้?
<chuckles> อะไรที่แตะหรอคะ?

ก็อย่างที่บอกมันจะพูดคำว่า ภูมิใจก็มันไม่เต็ม 100 แต่ก็รู้สึกว่า ดีจังเลยที่ได้พันธุกรรมจากเขามา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า เอ่อ รู้สึกว่าตั้งแต่เล็กจนโตอะ ไม่เคยเห็นอาป๋าเขาป่วยแบบจริงจังแบบ โอ้โฮ แบบต้องแบบ ส นอนซม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ก็รู้สึกว่า เอ๊ย เขาแข็งแรง แล้วเขาเป็นคนที่กินยาแบบเยอะมาก หมายความว่า คือ ชอบแบบปวด เขาแบบเหมือนเป็นโรคปวดเมื่อยเนาะ แต่ไม่ได้แบบเป็นไข้ อะไรงี้นะคะ แบบปวดเมื่อย เพราะเขาไปตีกอล์ฟไปออกรอบ ไรเงี้ย เขาก็จะกินยา
อา ค่ะ อุ๊ย ดีจังเลย ค่ะ อือฮึ อืม ก็เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ เขาก็จะแบบเหมือนกินยาที่มันเป็นตัวแรงแบบ เขาเรียกอะไรอะ ตัวแรง ๆ ของ ของยาที่แบบเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ
ของยาที่คลาย อืม ค่ะ แล้วมันไม่มีผลอะไรกับร่างกายเลยเหรอคะ?
แล้วก็มียาเบาหวาน เนี่ยค่ะ ก็คือเวลาเขาไปตรวจแบบค่าตับไต อะไรของเขาอะ ไปเลย ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ย เขาแข็งแรงอะ อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เลยรู้สึกว่า แล้วตัวเองก็แบบ เหมือนแบบ เออ ไม่ ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบ เออ การดูดซึม เขาเรียกอะไร สารอาหาร ก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดี อา แล้วก็อย่างแบบ
ค่ะ อืม หมายถึงตัวเราเองใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ รู้สึกว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยป่วย เอ่อ ถ้าป่วยอะ ก็คือเป็นอย่างมากอะคึ คืน 1 คืน 2 คืน โดยที่ไม่ได้กินยาแก้ป่วย เอ่อ เขาเรียกแก้
อืม อืม ดีจัง อะไร ค่ะ ก็สามารถแบบฟื้น ฟื้นกลับขึ้นมาได้เป็นปกติ อืม
ใช่ค่ะ อันเนี้ยรู้สึกเป็นความภูมิใจของตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมคะว่าแบบ เหมือนแบบเรา ถ้าเราไม่กินยาอะ เหมือนแบบร่างกายอะเขาก็จะเยียวยาตัวเองได้ไวกว่าปกติ
ค่ะ โอ้โฮ ดีจังเลยนะคะ อย่างงี้ ก็คือแบบว่าการเป็น อ ไข้ หรือเป็น อะไรอย่างเงี้ย ของเราแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะ? เกิดขึ้นน้อยมาก
อา ใช่อะ ถามว่ามีไหม มีค่ะ แต่ถ้าเกิด อย่างสมมุติคนอื่นน่ะเขาเป็นไข้ อะ สมมุติแบบเราไปติดไข้มา คือ ถ้าเราอะ ตอนนี้เหลือกันอยู่ 2 คนเนาะกับอาเจ๊ อะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบว่า อา เขาเรียกแม่เลี้ยง ใช่ไหมคะ ก็อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า ติดไข้กันมาเหมือนกันเลยเงี้ย เจ๊เขาก็จะป่วยแบบนานกว่าเรา แต่เราก็จะแบบ ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็ใช้เวลานานกว่า แต่ของเราเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียว ก็กลับมาเป็นปกติได้ อืม
ใช่ค่ะ ก็อาจจะหนักในช่วงวันแรก ๆ แต่เรา คือเขาอะจะกินยาแก้ไข้ อะฮะ แต่เราไม่กิน เราก็อาศัยว่าแบบสู้ไปกับโรค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจริง ๆ
อ๋อ อา อืม ค่ะ แต่เรา ก็ไม่เคยเป็นหนักเท่าแบบว่า เท่าที่ เอ่อ เรียกคุณ คุณแม่เรียกว่า อะไรนะคะ คุณเจ๊เหรอคะ อา ก็คือเราจะไม่เคยอาการหนักเท่า เท่าเจ๊เลยใช่ไหมคะ?
เรียกเจ๊ค่ะ ค่ะ เออ